Actually, ang pinakaginagawa actually hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin ako do'n sa point na ano, um, nilalabanan ko pa rin 'yung sarili kong nararamdaman. Ang hirap actually'ng labanan kasi sarili mo 'yung kalaban mo, hindi naman 'yung ibang tao. So um, parang ang iniisip ko nalang palagi is 'yung sa sasahudin mo, parang 'yun nalang yung pinaka-motivation ko na ah, kailangan mong kumilos kasi um, 'yun nga may mga bills na kailangan bayaran. So parang ang nakaka-ano lang din nakakadismaya kasi yun nga may time na ah, ayoko talagang pumasok. Tsaka minsan iniiyakan ko na lang 'yong asawa ko na, um, puwede bang huwag ano, mag-resign na lang ako ganyan. Kasi sobrang ang toxic na talaga ng nararanasan ko sa management namin, sobrang um, hindi na talaga healthy ang nararamdaman ko kahit na actually ah, marinig ko lang or mabasa ko lang 'yung chat ng TL ko na or 'yung pangalan niya mismo hindi wala pa siyang ginagawa 'pag na alam kong nandiyan na siya 'yung pakiramdam ko is parang, um, kumakabog 'yung dibdib ko na parang gusto ko nang umalis gano'n. Kasi parang nagiging traum nagiging na-trauma na ako sa kanya, sa TL na 'yan. Oo, kasi talagang ano, eh, hindi hindi talaga healthy na 'yung ano 'yung environment kahit sabihin mo na um, sa bahay ka lang, 'di mo naman sila nakikita, pero 'yun nga, o, once na ma maramdaman ko na pumasok na siya or nandiyan na siya 'pag nagpaparamdam na siya, parang ano, ang pressure nakaka sobrang nakaka-pressure kasing ginagawa niya eh. So
Oo. Mm. Totoo. Mm. Ayun, mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Ayun lang. Mm. Mm. Nakaka-trauma na 'no? Oo. Mm. Pero oo.
Ang trabaho ko kasi is ano sales. So talagang ano ah, kailangan magbebenta, kailangan magbebenta, so ano
Ah, kaya pala. Mm. May kota ba kayo diyan?
Mm, meron. So talagang nakakaano siya, nakaka-stress kapag once na hindi mo maano ma ma-target 'yung kota mo. So ano it's either alam mo 'yong parang bu ano ka hindi naman totally ano bubulyawan, kumbaga sesermunan ka o kaya sasabihin nila anong help needed mo, tapos in the end, parang ano, sisisihin ka bakit hindi ka nakakota gano'n. So parang ang hirap, talagang nakaka-pressure na gustong-gusto ko na talagang umalis, gano'n.
Mm. Ma-reach? Mm. Oo. Oo. Hmm, mm.